Okay, okay, ja dann auf jeden Fall damit viel Glück, schätze ich. <chuckles> Kann man mal sehen. Ja, was, äh, machst du dann sonst noch so? Also, jetzt haben wir ja Kampfsport, wir haben generell viel Sport. Machst du auch irgendwas, was nicht so körperlich, sondern machst du auch noch was für 'n Geist? <chuckles>
<chuckles> Danke. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich habe mal, ähm also, ich spiele immer noch aktiv Schach, ne? Ich habe damals in der Grundschule habe ich mal angefangen, in 'ner in 'ner AG das zu spielen. Und dann war ich tatsächlich damals war ich auch auf Turnieren, Schachturnieren. Und es war ganz auch 'ne lustige Zeit. Also, j heutzutage ich würde gar nicht mehr sagen, ich bin richtig gut da drin. Aber damals war ich schon echt okay, glaube ich.
Oho. Oh, mhm, mhm. Mhm. Puh, alles klar. <chuckles> Jo, spielst du das dann auch in Person dann mit anderen oder bist du so einer von den Schach-Online-Leuten?
Ne, also, beides gemischt. Manchmal spiele ich halt auch Chess online, ne, also, Chess.de, oder so was. Ähm, aber ich spiele auch oft mit meinem Vater, oder mit meiner Tante, oder so was. Da damals habe ich nämlich auch von denen gelernt und dann macht es halt auch mal Spaß, einfach gegen die noch mal zu spielen.
Mhm. Klar, klar. Okay und, äh, wenn du dann mal gut warst, hast du die dann auch besiegt quasi, deine alten Mentoren, oder war das immer so 'n bisschen <chuckles> hinterher?
Mm, nö, also, ich glaube au nö, ich habe immer größtenteils habe ich, glaube ich, gewonnen. Also, es macht halt es macht halt immer Sch Ja, jetzt <laughs> Jetzt um ehrlich zu bleiben, weißt du. Also, gegen Es es wird es wird immer knapper jetzt gerade. Ich merke das, wenn ich lange nicht spiele, ne, dann dann wird man garantiert schlechter, ne? Dann kriegt mein Vater mich manchmal. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, immer gewonnen.
Oh, okay, okay. Sagt der so ganz casual: „Ja, ja, ich habe schon immer eigentlich gewonnen, ja.“ <chuckles> Ich meine ja auch, wenn es halt stimmt, stimmt's. Mhm. Ja klar. Ja klar, wenn man das aktiv macht, wird man natürlich auch besser, als wenn das quasi nur so komplett casual spielt. Ja, verständlich. Okay, dann gibt's da sonst noch 'n krasses Hobby, das du unbedingt erzählen musst oder
M klar, ne? Ja, ich denke auch.